อืม พอดีวันเนี้ยมีเรื่องที่อยากจะ เอ่อ ขอระบายหน่อยครับผม เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอัดอั้นตันใจมาก ๆ เลย อา เพราะว่า อ่า ในเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยแหละครับผม เอาจริง ๆ เนี่ย ผมว่ามันเป็น น่าจะเป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนเนี่ย สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจในบ้านของตัวเองเนาะ แต่กลับกลายเป็นว่า ณ ที่บ้านของผม ณ ตอนนี้ครับผม มันไม่สามารถวางแผน ที่จะพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพได้เลยอะ ครับผม
ได้เลยค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ มันเป็นยังไงบ้างคะ ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติม ให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ย?
อ๋อ ยินดีเลยครับผม เอาเข้าจริงแล้วอะ ปัญหาที่ผมเจอเนี่ย เน้นหนักอยู่ในเรื่องของช่วงตอนกลางคืนครับผม ที่จะต้องแบบว่า อ่า ประสบปัญหาจากที่ทำให้ผมเนี่ย อ่า นอนไม่หลับ
อืม
คือเอาเข้าจริง ๆ อะ ผมเป็นคนที่ ประสาทสัมผัสค่อนข้างไว แต่เป็นคนที่ตื่นง่ายมาก ๆ อะไรนิด ๆ หน่อย ๆ เนี่ย ผมก็ตื่นแล้ว
ค่ะ
อ่า ตอนกลางคืน ณ ณ ตอนนี้เลยนะ ผมจะมี 2-2 เหตุผลที่ทำให้ผมตื่น นั่นก็คือเวลานอนเนี่ย ลูกผมเขาไม่ชอบห่มผ้า เขาจะแบบว่าพอถีบผ้าห่มออก อย่างเงี้ย เวลาเขาหนาว ๆ อะ แล้วนอนคว่ำ แล้วก็ขดตัว ขดเป็นหอยขม อะไรอย่างงี้เลยอะ ผมก็ตื่นแล้วก็ อ เอาผ้าห่มให้เขา ซึ่งอัน อันเนี้ย คือผมก็เหมือนรู้สึกตัวแป๊บเดียวใช่เปล่า มันก็สามารถทำให้หลับต่อได้นอนต่อได้ แล้วทีนี้ ค ผมมันยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่ เอ่อ ผ่านเข้ามาเนี่ย แล้วทำให้ผมเนี่ยตื่นเลย ตื่นด้วยอารมณ์หงุดหงิด แล้วไม่ สามารถพักผ่อนได้ต่อครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ แล้วนั่น นั่นคือ เหตุการณ์ไหนคะ?
อืม เอ่อ นั่นคือการที่เด็กแว้นเนี่ย มันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านผมอะครับผม
อืม
ด้วยความที่หน้าบ้านผมเนี่ย อ่า บ้าน บ้านผมอยู่ติดถนน แล้วถนน ถนนน่ะมันเป็นถนนต่างจังหวัด ต่างจังหวัด แล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยนะ อยู่แบบว่า อา ชาน ๆ เมืองเนี่ย มันก็จะค่อนข้างเงียบ 3-4 ทุ่มแล้วเนี่ย จะไม่ค่อยมีรถวิ่งแล้ว มันก็เลยเหมือนเป็นอิสระของเขามั้ง ตอนกลางคืนวิ่ง วิ่งมาเนี่ย เสียงดังไปเลยอะ ซึ่ง ผมมีลูกไง ผมก็ต้องเอาลูก ตัวผมนอนเนี่ย ด้วยความรวดเร็วนะ 3 ทุ่ม ผมก็นอนละ 4-5 ทุ่มเนี่ย ผมก็เหมือนโดนปลุกให้ตื่นขึ้นมา
อืม ค่ะ
พอโดนบ่อยเข้า ๆ เนี่ยมันไม่ใช่นาน ๆ ครั้งไง สัปดาห์หนึ่ง อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมา 3 ถึง 4 วัน จนสุดท้ายเนี่ย มันส่งผลให้ผมเนี่ย อ่า เหมือนกับว่านอนไม่พอ แล้วก็เคยมีความเครียดและความเครียดมันก็สะสม มาพอสมควรเลยอะครับผม
อืม อา โอ้โฮ อืม เข้าใจแล้วค่ะแบบนี้นี่เองเนาะ คือตอนนี้มันไม่ได้ แค่ส่งผลกระทบแค่กับการนอนแล้ว พอนอนไม่พอ มันมามีผลกระทบกับชีวิตประจำวันทางด้านอารมณ์ด้วยเนาะ มันทำให้คุณมีความเครียดด้วย โอ้โฮ อันเนี้ยขอเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะคะ เอ่อ ทีเนี้ย อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งอะค่ะ ว่าพอคุณไม่ได้พักผ่อน ตอนกลางคืนแล้วเนี่ย มันมีเวลาไหนที่ทำจะ จะช่วยให้คุณได้ฟื้นฟูพลังงานได้บ้างไหมอะคะ?
ใช่ อือฮึ อืม เอาจริง ๆ ก็มีอยู่นะครับผม อ่า หลังจากที่ อย่างตอนเช้าเนี่ย ถ้าเราไปส่งลูกเสร็จแล้วเนี่ย อ่า เรากลับมาบ้านเนี่ย มันก็จะเป็นอิส เวลาอิสระระของเราแล้ว แต่ปัญหาก็คือตอนเช้าเนี่ย อืม ผมยังไม่ค่อยง่วงไง เพราะมันเพิ่งตื่นมา ใช่ไหมครับผม เวลาแบบว่าทำกิจกรรม ทำงานอะไรไปนิด ๆ หน่อย ๆ เนี่ย พอตกช่วงบ่ายเนี่ย จะเริ่มมีอาการแล้ว พอทาน ข้าวเที่ยงเข้าไปเนี่ย หนังท้องตึงหนังตาเริ่มมาแล้ว เริ่มหย่อน เพราะว่าอย่างแบบเมื่อคืนนอนน้อยอะ พอกำลังจะนอน ๆ ก็มีอุปสรรคอีกครับผม เพราะว่า
อืม นั่นคือ ค่ะ
เออ ที่บ้านเนี่ย พ่อผมอะเขาเปิดทีวีเสียงดังมาก เสียงดังชนิดที่ว่า เสียงทีวี 100 เนี่ย เขาเปิดเต็มเลยอะครับผม
อืม
เพราะเนื่องจากเขาเนี่ย เออ เป็นคนสูงอายุแล้ว 70 กว่าแล้ว หูเริ่มไม่ดี อา เขาก็เลยแบบว่าต้องเปิดทีวีเสียงดัง แล้วก็ เปิดทีวีเสียงดังเสร็จปุ๊บ ทีวีมีข่าวการเมือง อย่างเงี้ย เขาก็ทะเลาะกับทีวี พูดเหมือน เหมือนแบบว่าหาคนทะเลาะด้วยอะ ประมาณนั้นครับผม แล้วพอผมจะนอนเนี่ย ผมได้ยินเสียงแบบคนบ่น คนอะไรเนี่ย มันก็ทำให้ผมเนี่ย นอนไม่สนิท หลับไม่สนิท แล้วก็ตื่นมา จนสุดท้ายเนี่ย ตอนบ่ายที่คาดว่าจะ อ่า ได้พักผ่อน ก็กลับกลายเป็นว่า ไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่อีกแล้วอะครับผม แต่เอาเข้าจริง ๆ ผมรู้สึกว่าปัญหาหลักมันอยู่ที่ตอนกลางคืน มากกว่าครับผม มัน ถ้าตอนกลางคืนนอนได้ ก็คงไม่ส่งผลมาถึงตอนกลางวันเนี่ยอะครับ
ค่ะ อืม อืม อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ พอได้ยินแบบนี้แล้ว เนี่ยเนาะ ขอให้กำลังใจคุณก่อนเลย เพราะว่าปัญหาหลักที่คุณเจอเนี่ยนะคะ ค่อนข้างเป็นอะไรที่พูดได้ยาก มาก ๆ เนาะ ในส่วนของเด็กแว้นเนี่ยเป็นปัจจัย ที่ควบคุมยากที่สุดเลย ด้วยความที่เขาอะ เป็นคนแปลกหน้าด้วย อะไรเนาะ ทีนี้อะค่ะ เบื้องต้นเนี่ย อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่า คุณเนี่ยได้มีการแบบลองไปถามคนในหมู่บ้านหรือยัง? ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าคนที่ดูแลอะค่ะ คือเขาได้ให้คำตอบมาเป็นยังไงบ้าง แล้วมัน อ่า ช่วยแก้ไขยังไงบ้างไหมคะ?
อือ ๆ อืม ๆ ครับ อือฮึ อืม เอาจริงผมยังไม่เคยคุยกับพวกผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าคนอื่นเลยนะครับผม แต่ว่าผมมีการคุยกับทาง อวต. เพราะว่าทาง อบต. เนี่ยเขาอยู่ตรงหน้าบ้านผมพอดีเลย แล้วเขามีกล้องวงจร ปิดอยู่ด้วย ผมก็ไปขอดูเขาด้วยนะว่าแบบว่าไอ้ที่มาวิ่ง ๆ เนี่ยมันเป็นใคร อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นเด็กวัยรุ่นอยู่แถวนั้นแหละครับผม แล้วก็ อ่า สลับหน้าตาไปบ้าง คนนู้นบ้าง คนนี้บ้าง โดยรวมแล้วเนี่ย จะมีกันอยู่ อยู่ประมาณ 4 คันครับผม ที่มาสร้างความเดือดร้อน สร้างเสียงดัง ๆ ให้กับตอนกลางคืนเนี่ยครับ อืม
อืม ค่ะ โอ้โฮ ได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็พอจะเข้าใจแล้ว ฟังแล้วเนี่ย เห็นใจคุณมาก ๆ เลย คือการตื่นเพราะเสียงดังบ่อย ๆ โดยเฉพาะตอนที่ร่างกายคุณต้องการพักจริง ๆ ซึ่งก็คือตอนกลางคืนเนี่ยเนาะ มันทำให้ทั้งหงุดหงิด ทั้งเครียดแล้วก็รู้สึก โอ้โฮ แล้วมันยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมอะไรไม่ได้แล้วเกิดซ้ำหลายคืนเนี่ย ร่างกายก็แบบ โอ้โฮ อ่อนล้าเลยเนาะ ทำให้หลับยากกว่าเดิม ทีนี้ อ๋อ เราก็เป็นกำลังใจให้นะคะ คือตอนเนี้ย เราพอจะทำความเข้าใจผ และเห็นภาพรวมชัดเจนเลยค่ะว่า คุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างตื่นง่ายเนาะ คือเสียงกระตุ้นของระบบประสาทคุณเนี่ย มันไวมาก ๆ แล้วพอสะดุ้งตื่นด้วยความหงุดหงิดเนี่ย สมอง ของคุณมันจะเข้าสู่โหมดตื่นตัวไงคะ ตอนนั้นน่ะ มันก็เลยทำให้คุณน่ะ กลับไปนอนหลับต่อไม่ได้ แต่ปัญหา ปัญหาตอนเนี้ย มันไม่ใช่ เพราะว่าเราอะ ไม่ได้ง่วงนะ แต่มันคือคุณภาพการนอน ตอนกลางคืนของเรามันเสีย ทำเลย ทำให้ทำกลางวันของคุณอะคะ มันง่วง แต่พอกลางวันก็พักไม่ได้ เราก็เครียดสะสมอีก แล้วก็วนลูปไปอีกแบบนี้เนาะ ทีนี้เป้าหมายหลักเนี่ยไม่ใช่ทำให้ไม่มี เสียงเลยละกันนะคะ แต่ว่า อาจจะทำยังไงล่ะ ให้สมองมันไม่ตอบสนองต่อเสียงแล้วก็กลับมา หลับได้เร็วขึ้น? เราคิดว่า แทนที่จะปล่อยให้เสียงมอเตอร์ไซค์อะ มันดังขึ้นมาแบบฉับพลันน่ะค่ะ ลอง อ่า คิดว่าอาจจะในระหว่างนั้นเนาะ ตอนที่เรายังทำอะไรไม่ได้ อาจจะแนะนำให้คุณน่ะค่ะ ไปซื้อพวก อ่า ใส่ที่มันเป็นที่อุดหูเนาะ ที่มันเป็น ลดเสียงรบกวนรอบข้าง แต่ว่าไม่ได้ตัดเสียงไปเลย 100% นะ เวลาลูก ดิ้นจะยังได้ยินลูกได้ค่ะ พอฟังแบบนี้เนาะ เราก็อาจจะเปิดเสียง white noise หรือว่าเป็นพวกเสียง ASMR เสียงฝน เสียงคลื่นทะเล เป็นพื้นหลังไว้ด้วยก็ได้ สมองเราจะได้ชินกับเสียงพื้นหลัง จะได้ไม่สะดุ้งเวลามีเสียงแทรกนะคะ แล้วก็พยายามค่ะ ให้คุณเนาะ อาจจะถ้าสะดุ้งตื่นแล้วนะ ให้ทำ 1 อย่างเนี่ยทันทีเลยค่ะ คือพยายามหายใจเข้าลึก ๆ นะคะ แล้วก็หายใจออก พอเสียงมันผ่านไปแล้วอะ ก็ดึงสมองออกจากหมวดตื่นตัว แล้วก็พยายามฝึก กลับไปหลับต่ออะคะ แล้วทีนี้ พอหลายคนเนี่ยตื่นแล้ว จะชอบมีความแบบ โมโหหงุดหงิดอีกแล้ว ทำไมมาอีกแล้วเนาะ? ซึ่งมันทำให้เรายิ่งนอนหลับยาก อะ ซึ่งมันน่ารำคาญจริง หน้าที่ตอนนี้ คือพัก คืออาจจะไม่ต้องไปแก้ปัญหา เด็ก เด็กแว้นตอนดึก ๆ ค่ะ ล่ะ หลับไปก่อน เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นมา เราต้องหลับให้เรา มีพลังนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อาจจะต้องจัดห้องนอนให้กันเสียงให้มากขึ้นน่ะค่ะ แบบไม่ต้องไปเรโนเวตอะคะ อาจจะเพิ่มผ้าม่านหนา ๆ ผ้าม่านกันเสียงนะคะ วางตู้ หรือว่าชั้นหนังสือให้มันชิดฝั่งถนนเนาะ แล้วก็ อ่า ปิด เอาซื้ออุปกรณ์ปิดช่องหน้าต่าง ที่มันทำให้เสียงลอดเข้ามาได้ค่ะ แล้วอีกอย่างนะคะที่เราจะแนะนำ ก็คือให้ลองไปคุยกับตำรวจจราจรนะคะ แล้วก็ขอให้เขาเนี่ย ส่งสายตรวจมาบริเวณซอยนี้หน่อยได้ไหม? อธิบายในส่วนของปัญหาเด็กแว้นนะคะ เอ่อ ลองแจ้งเขาไปว่า สิ่งที่คุณเจอ ณ ตอนนี้คืออะไรบ้าง? มันกระทบกับปัญหาการนอนของคุณยังไงบ้าง? คือก็ต้องเหมือนพูดเสริมไปนิดหนึ่งว่า คุณก็ทนแล้ว แล้วก็พยายามที่จะหาประนีประนอมก็แล้ว ไปคุยกับ อบต. ก็ยังไม่ค่อยได้ ผลลัพธ์ยังไง ที่มันแก้ปัญหาของคุณเท่าไร ซึ่งคุณก็ไม่ได้อยากให้เด็ก ๆ พวกนั้นน่ะนะ เขาหมดอนาคตหรอก แต่พอถ้ามันรบกวนแบบนี้อะคะ มันก็ทำให้สุขภาพจิตของคุณเสียได้เหมือนกันเนาะ ทีนี้เราก็เลยอยากจะแนะนำให้คุณน่ะค่ะ ลองไปคุยในส่วนของสายตรวจดูนะคะ แล้วก็ควรทำมาก ๆ เพราะว่ากรณีนี้ มันกระทบกับคุณต่อเนื่องแล้วเนาะ อาจจะแจ้งเหตุว่า เป็นการรบกวนความสงบจากรถจักรยานยนต์เสียงดังนะคะ แล้วก็ขอให้ส่งสายตรวจมาดูพื้นที่ได้ไหม? เพราะมันมีรถที่เสียงดังแบบแข่งกันผ่านถนน ช่วงเวลาประมาณเท่าไร? ก็บอกเขาไปแล้วเกิดบ่อยเท่าไร บ้าง?ทำให้คนในบ้านพักผ่อนไม่ได้ด้วยนะคะ ก็ ส ให้ข้อมูลเขาอย่างครบถ้วนเลยเนาะ เคล็ดลับที่ให้ได้ผลมากขึ้นค่ะ เราบอกเลยว่า ให้แจ้งตอนที่กำลังเกิดเหตุจริง เพราะว่าเขาจะได้ ได้ยิน เสียง เหมือนกับที่เราได้ยินเนาะ แล้วก็แจ้งหลาย ๆ ครั้งไปได้เลยค่ะ ไม่ต้องเกรงใจ เพราะมันเป็นปัญหาประจำอะ ก็บอกเขาไปว่า มันเกิดซ้ำหลายคืนติดต่อกัน ส่งผลกับคนทำงานด้วย คนแก่ด้วย จ้ะ เจ้าหน้าที่เขาจะได้ให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็เนี่ยมัน ก็คือสิทธิพื้นฐานในการพักผ่อนเนาะ และเสียงรถแว้นน่ะ มันเป็นความผิดจริง ๆ ยังไงเราก็หวังว่าคำแนะนำเหล่านี้อะคะ พอจะช่วยคุณได้บ้างนะคะ
อือฮึ ใช่เลยครับ อือฮึ อา ใช่ อืม ถูกต้องเลยครับ อื้อฮือ อืม อืม ครับ ๆ อืม อือ ๆ ใช่ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ อือ อือฮึ อืม อา ใช่ ๆ ใช่ครับ อืม ครับ อืม อืม อา ครับ โอ้โฮ ผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับผม เพราะว่าคุณแนะนำมาเนี่ย ค่อนข้างที่จะละเอียด แล้วก็แบบเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ย เยอะมาก ๆ เลยครับผม เรื่องนี้ผมถูกใจในเรื่องของการใช้หูฟังนะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย เรา เราแก้ที่ ปัญหาที่ตัวผมเองก่อน อา เพื่อที่จะแบบว่าไม่จำเป็น ที่จะต้องแบบว่าสะดุ้งตื่น เพราะเสียงที่มันดังมาก ถ้าเรามีเสียงแบบคล้าย ๆ อยู่เนี่ย มันก็ทำให้เราเนี่ย คุ้นเคยกับเสียง อ นิดหนึ่ง ในตอนที่เราหลับอยู่
อืม ค่ะ ใช่ อืม
แล้วในเรื่อง ของ เอ่อ ปัจจัยภายนอกเนี่ย อย่าง อ แนะการ แจ้งทางสายตรวจเนี่ย ผมว่าโอเคเลยนะ เพราะว่าอย่างน้อย ๆ เนี่ย ถ้า อ่า คนแถวนั้นน่ะ วัยรุ่นอะเนาะ เห็นแบบว่าตำรวจมาวิ่งบ่อย ๆ เนี่ย มันน่าจะต้องเกิด ความที่แบบว่าเกรงกลัวอยู่แล้วอะ อา การที่จะทำอะไรแบบผิดกฎหมาย หรือว่าทำอะไรไม่ดีเนี่ย การขับรถเสียงดัง ๆ เนี่ย มันจะต้องแบบชั่งใจแล้วแหละ มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ ที่แบบว่า ฉันจะแบบบิดได้เต็มที่เสียงดัง ๆ แต่ถ้าเกิดคราวเนี้ย มัน มีตำรวจอยู่ มันก็อาจจะซอฟต์ลงไป เบาลงไป หรือจนกระทั่งแบบถ้าไม่มีเลยเนี่ย ผมว่ามันก็ดี ดีสำหรับว่าทุก ๆ คนที่อยู่แถวนั้นด้วย เขาจะได้สามารถพักผ่อนกันอย่างได้มีประสิทธิภาพ โอเคละครับผม เอาจริง ๆ แบบว่าได้ระบายเนี่ย รู้สึกดีมากเลยนะครับเนี่ย แถมยังได้ข้อคิดแบบในการแก้ปัญหาเข้าไปอีก ยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับผม ที่รับฟังผมวันนี้นะ ยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ
ค่ะ อืม อืม ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ อืม ค่ะ โดะ ค่ะ ด้วยความยินดีเลยนะคะ เราก็เอาใจช่วย แล้วก็เป็นกำลังใจให้การพักผ่อนของคุณดีขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะ